Dis-moi, qu'est-ce qui te met dans un état de flow créatif?
Je trouve que, heu, il y a la l'environnement dans lequel on est, heu et le l'énergie qu'on a, heu, sur le moment présent mais je trouve qu'il y a aussi tout un un contexte derrière, heu, moi le le prérequis numéro 1, c'est qu'il faut pas que j'ai, heu, trop de charge mentale, en gros, heu, sur tous les autres aspects de de ma vie, pour être sûr qu'à un moment donné, heu, je peux accéder, en gros, à cet état-là.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. D'accord donc il faut qu'il y ait quelques conditions qui soient réunies, heu, donc heu, une charge mentale qui est, heu, légère ou claire en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres petits critères qui t'aident, heu, à atteindre cet état?
En gros, hem, mais des la charge mentale, déjà, elle est assez assez importante parce que, heu, du coup, je, heu, en fait, je suis dans un projet entrepreneurial où du coup je vais créer une, heu, une application mobile et je fais notamment, heu, t tout ce qui est le design, la création, heu, d'interface et c'est une activité pour le coup que j'adore, heu, qui me met souvent dans un état de de flow puisque ça allie un peu de je sais pas de de réflexion à de la créativité. Il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de progrès, heu, qu'on voit rapidement, donc ça, c'est un côté assez, hem, assez incroyable et hem et ensuite je pense que la manière dont je le vis souvent, c'est souvent une, heu, une alternance de de phases où je vais être, hem, à l'écoute dans ma journée enfin, je vais regarder justement je sais pas, comment les gens utilisent mon application ou même de manière générale comment ils utilisent leur téléphone, quelles réactions ils ont, qu'est-ce qui va se passer
Mmh mh. D'accord. Mmh mh. OK. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais.
hem et je pense que tout ça, en fait, je l'emmagasine pour avoir des déjà, pour avoir des idées, mais même par rapport à des idées que j'ai déjà, pour me dire, implicitement, heu, est-ce que je vais vraiment valider ce truc ou est-ce qu'il faut plutôt que je pousse ça? Et après en gros il y a toute une ouais c'est ça toute toute une phase où, bah, ça alimente ma réflexion et j j'ai l'impression un peu de me charger, heu, d'énergie et où je sais, en fait, que le moment où je vais m'y mettre, bah, mmh, pendant 3-4 heures, je vais
Ouais. Ouais.
pas avoir de distraction tellement, heu, tellement je suis intéressé par le sujet et que ça va pour le coup être, heu, ultra-productif et et créatif si on peut mettre les 2 mots à côté, quoi.
Mmh mh. D'accord. Et du coup est-ce que tu peux décrire un petit peu, heu, les sensations de cet état de flow? Comment ça se manifeste chez toi?
Hem, ça alterne un peu entre, heu s je pense que je suis souvent, heu, en état un peu, hem comment dire? De un peu de tension et d'excitation, enfin très
Ouais. Ouais, c'est un mix un petit peu, ouais. Mmh mh.
ouais, c'est ça, très dynamique, envie d'aller vite, de penser à beaucoup de choses et de faire vite
Mmh mh.
heu et en même temps il y a une forme de un peu de de sérénité dans le sens où où j'ai pas de pensées parasites qui vont venir, heu, se glisser et c'est un état où, hem
D'accord. Mmh mh.
où je dois parfois presque, hem me forcer à sortir parce que je trouve que cette sensation elle est assez, heu, assez grisante quand même en fait et hem, et c'est très facile de bah, en tout cas vu que c'est une activité que j'adore, une fois que je suis dedans de continuer, continuer, continuer, modifier, reprendre et cetera et finalement, quand ça se prolonge trop, je pense que c'est pas, heu, c'est pas, heu, enfin, c'est je pense pas que ce soit vraiment souhaitable parce qu'en fait, on est un peu dans des boucles de raisonnement, heu, où on se retourne sur nous-mêmes et on a l'impression de de faire un truc qui est encore plus réfléchi à chaque fois, plus exceptionnel et cetera donc, en fait, on se déconnecte, heu ouais, c'est ça, heu, déjà déjà j'ai du mal à m'arrêter et en plus je pense que je me déconnecte de ce qui est attendu, de ce que les gens attendent et et ouais de du truc que je dois faire, donc voilà, moi, c'est un peu comme ça que je le vis.
Ouais. Mmh mh. Ouais, du coup, on a du mal à s'arrêter peut-être, mmh? Mmh mh. Est-ce que c'est un état qui parfois te fait oublier même de de prendre un repas ou, heu, ce style de choses?
Hem, je pense pas, jusqu'à ce stade, parce que parce que je c'est pas une activité que je vais garder, heu, par exemple sur une journée complète. Enfin c ça m'arrive épisodiquement, mais heu, mais pas très souvent, et heu
D'accord, mmh mh. Et pourquoi? Est-ce que c'est quand même c'est, heu, au niveau de ton énergie, au niveau de ton processus créatif, ça serait trop intense en fait quand c'est dans voilà sur trop d'heures, heu, d'affilée ou c'est par choix?
C'est plutôt par choix, il y a il y a 2 choses, vu que mmh heu, dans l'activité que je crie, heu, il y a un côté où il faut il y a beaucoup de choses à à gérer quand même, et il y a notamment tout un côté de il faut faire et et créer, mais il faut aussi tout le temps, heu, collecter du retour et présenter ce qu'on fait. Et il y a toujours un peu ces 2 dynamiques qui sont assez opposées parce que tout ce qui va être de l'ordre, heu, plutôt de la création va être assez seul et heu, ce qui le moment où on doit présenter ce qu'on fait, heu, même le vendre, bah pour le coup faut, bah aller au contact, heu, des gens avoir du du retour et ch et sentir aussi que cette énergie on l'a un petit peu, heu, chargée et du coup le fait que j'y passe pas mes
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Et du coup tu réadaptes un petit peu finalement ton ton projet qui est plutôt basé sur, heu, comment dire? Heu en fait une connexion avec, heu, ton flux créatif ou ton flux intuitif. Il faut toujours en fait que tu changes un petit peu après par rapport au retour que tu as, heu, des gens qui utilisent cette application.
Ouais, c'est ça, il y a il y a il y a ça et il y a aussi le fait que c'est aussi presque une forme de discipline que j'essaie de me mettre parce que je sais que je pourrais m'y plonger pendant des jours et des jours, hem, mais ouais, en le faisant, je me coupe un peu parfois de ce qui est vraiment attendu par, heu, par les utilisateurs et du coup c'est pas tout à fait, heu, enfin, c'est pas souhaitable et surtout, en fait, ça va plus vite de de montrer des parties ou au moins une version, heu heu, plutôt simpliste et d'avoir des 1ers retours ou intuitions dessus et ajuster ou faire avancer, plutôt que de s'enfermer 3 semaines, heu, enfin 3 semaines, c'est pas si long mais je sais pas, heu, 2 mois de présenter quelque chose et qu'en fait ce soit complètement à côté de la plaque, donc il y a un peu, heu, cette dynamique qui me
Mmh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Ouais, bien sur.
qui me force à me dire: «Il faut pas non plus que je m'enterre» et de la même manière il faut que
Mmh mh.
je consulte aussi, je sais pas, des exemples, des éléments théoriques qui font que je suis pas en train de de complètement partir en vrille mais déjà trouver tout ça et le maîtriser c'est quand même une forme de c'est déjà un sacré exercice, quoi.
Ouais. Ouais, bien sûr. Est-ce que tu as l'impression d'être un peu justement tout le temps dans le compromis entre, heu, ce que tu as vraiment envie de faire et après ce que tu dois faire, finalement, parce que tu prends en compte, ben, les retours, heu, des gens qui utilisent cette appli?
Oui, carrément, enfin, surtout au début, quand j'étais, heu, un peu moins expérimenté, j'avais toujours l'impression qu'il y avait, heu, un peu, d'un côté, ce que je rêve de faire, heu et de l'autre côté, ce que les gens attendent. Après, en fait, je me suis rendu compte que que le il y avait vraiment une croisée des chemins, en fait et que parfois, ce qu'on idéalisait, un peu, en se disant, heu: «C'est vraiment ce que j'ai envie de faire», c'était un peu déconnecté de tout ce qui pouvait, heu, servir aux gens et être utile et qu'en fait, je me concentrais d davantage sur des éléments, heu, je sais pas, du du visuel ou de l'ambiance mais qui étaient pas agréables à utiliser, par exemple et du coup, en fait, c'est juste que ça a aucune raison d'exister, donc il faut, à un moment, il faut faire le deuil de de ce truc-là et et juste se dire: «Bon, bah, c'est un processus qui se passe avec les gens et qu'on construit ensemble» et la seule chose qui a du sens, bah, c'est la chose qui a une chance d'exister parce qu'elle sert à quelque chose, elle répond à des attentes. Et et après, par dessus, tu peux mettre une une atmosphère, une touche, heu, qui est qui est géniale, qui donne une saveur supplémentaire. Je pense que la petite forme de génie, elle vient là, mais ça vient qu'une fois que, enfin, en tout cas, heu, là, je parle pas, heu, d'art, je parle juste de de création d'application, ça vient qu'une fois que, ouais, il y a des fondamentaux qui sont qui sont respectés, quoi, donc finalement, c'est pas, heu, je pense pas que ce soit 2 mondes séparés, quoi, faut ce qu'on veut faire et ce que les gens attendent, faut tout le génie, justement, ça revient à à réussir à croiser ces routes-là, quoi.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Bien sûr, ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. D'accord. Mmh. Ouais. Et du coup, est-ce que cet état de flow, c'est quelque chose que tu as découvert, heu, avec cette profession, heu, ou alors c'est quelque chose que tu connaissais déjà, que tu as peut-être expérimenté dans d'autres types d'activités qui peuvent être, heu, en fait, heu, des hobbies ou dans des relations personnelles ou est-ce que ça t'est déjà arrivé?
Mmh mh. Ça m'était ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, enfin, sur plusieurs sujets et c'était souvent dans des cadres, heu, mais peut-être, du coup, en fait, ça rejoint ce que je disais juste avant, mais dans des cas très théoriques, heu et ça pouvait dans mes études, par exemple, tout ce qui était, hem, j'avais, par exemple, des nous on appelait ça les devoirs surveillés, enfin, des interros de 4 heures en philo, heu, j'adorais ça, vraiment et le temps passait, heu, ultra, ultra vite, enfin, hyper vite et parfois sur des s même sur des sujets
Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. D'accord. Ouais, c'est vrai, mmh. Ça, ça peut être, heu, quand quelqu'un est vraiment, heu, voilà, dans cet état de flow, il y a cette notion du temps qui change totalement, en fait.
Mmh. Ouais et et je trouve que déjà, le temps il change parce que parce qu'on en perd un petit peu la notion
Tout à fait. Mmh mh.
si on n'y fait pas attention, mais si à un moment on, justement, se raccroche à cette, heu, contrainte de temps, eh ben, c'est un aussi un état qui va nous permettre de d'aller 3 fois plus vite, quoi et de c'est comme si le cerveau d'un d'un coup, il passait en en accéléré et toutes les décisions étaient prises, heu, 10 fois plus vite et je trouve que c'est ça ça v enfin, ça, ça vient aussi au service de la création, je trouve, enfin, moi, c'est des des états dans lesquels j'essaie de me mettre, heu, souvent quand je dois créer, de de rajouter un peu de contraintes, quoi.
Mmh. Ouais. Mmh mh. Et du coup tu as dé tu as découvert ça en fait ou tu as recherché cet état de flow en en entendant parler? Tu as fait des exercices peut-être ou alors c'est quelque chose vraiment qui est venu, heu, tout à fait naturellement pour toi?
Je pense que c'est venu, heu, naturellement, à plusieurs occasions et heu, je pense pas mal dans les études parce que j'aimais bien, enfin, on a un système en France je pense qui très porté sur, heu, en tout cas dans les filières générales sur des études théoriques et moi, c'était quelque chose qui me plaisait, j'aimais bien l'abstraction et du coup, hem, je me retrouvais souvent, heu, là-dedans et souvent au moment de devoir, hem, expliquer, me confronter au concept et du coup même dans des sur des devoirs de 4 heures, enfin, heu, vraiment, heu, sincèrement j'adorais ça et heu et maintenant c'est plus quelque chose que je vais, essayer de maîtriser parce que parce que j'ai beaucoup plus de contraintes, je pense et du coup, j'essaie de, déjà, de faire en sorte que ça parte pas que ça parte pas en vrille, heu, dans tous les sens et que ça reste pas purement de l'ordre du théorique, de la réflexion, de trucs auxquels je pense et que j'ai envie de faire et cetera et et ensuite sur tous les moments où je vais faire autre chose, heu, c'est un peu ce que je disais au début mais j'essaie de de charger un peu, heu, de l'énergie pour ces moments-là où je vais devoir me concentrer et créer et faire en sorte que ce soit autant, heu aussi, heu, fructueux et ouais et et créatif que possible quoi.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. D'accord. Mmh. Mmh mh. Mmh d'accord et est-ce que tu aurais quelques petits conseils pour des personnes, heu, beh, qui connaissent pas cet état de flow et qui aimeraient beaucoup en faire l'expérience?
Heu, hem, je pense que, bah, déjà, il faut un sujet où on sent qu'on qu’on a une petite, heu, attirance. Ça veut pas forcément dire être bon ou sentir qu'on a des prédispositions mais sentir qu'on est vraiment intéressé
Ouais. Mmh mh.
et, après, je pense aussi, il faut, aussi, accepter que, heu, que ça prenne du temps et que ça vienne pas toujours se se provoquer, hem et je pense aussi que c'est lié à l'apprentissage, donc faut, un sujet qui nous intéresse, sur lequel on a envie et on a la capacité, heu, d'apprendre et heu, et par-dessus ça il y a, peut-être, une petite dose de contraintes où faut se dire: «Bon, bah, sur telle, heu, plage horaire ou tel moment je vais vraiment m'y consacrer».
Ouais. Mmh mh. D’accord. OK. Est-ce que toi, maintenant, parce que tu as expérimenté cet état, heu, quand même, heu, assez intensément, tu dirais que tu peux atteindre le flow dans n'importe quelle activité, heu, qui te tiendrait à cœur?
Hem, franchement, je sais pas, je p je sais même pas parce que
Ouais.
hem, c'est plutôt quelque chose que je, heu, je tends à expérimenter, ressentir au moment où je me lance sur l'activité et où je vais me dire, selon la nature de l'activité, heu: «Ah, bah, tiens, ça se passe mieux comme ça, heu, je suis plus productif, plus créatif comme ci, comme ça» mais avant de commencer une activité, heu, j'aurais du mal, je pense, à me dire, heu, ouais à préfigurer comment ça va être. Je sais que parfois c'est quelque chose que j'ai expérimenté que j'ai pas mal expérimenté aussi, heu, en escalade
Mmh mh. Mmh. Ouais. Mmh mh.
que je pratique, heu, beaucoup, heu, mais là, c'est sur des horizons de temps plus courts. Ça va être sur le fait de moment de monter une voie, donc ça se joue peut-être sur, heu, je sais pas 2 à 3 minutes et c'est beaucoup plus plus court donc complètement différent, donc je pense que ça diff ça dépend vraiment de la pratique ou de du sujet.
D'accord. D'accord et quand tu fais de l'escalade et que tu fais l'expérience, heu, de l'état de flow, est-ce que c'est quand tu arrives, heu, comment dire, heu, à à ton objectif, c'est-à-dire en haut d'une, heu, d'une pente ou d'une montagne ou est-ce que c'est vraiment, heu, juste, heu, pend plutôt pendant la montée?
C'est plutôt, heu, en gros, heu, je fais de l'escalade en voie, donc il y a 20 mètres à monter et il y a souvent un passage, je sais pas, sur 2-3 mètres qui va être, heu, plus difficile. Ça va vraiment être au moment de passer ça où tous les mouvements seront connus par cœur, répétés, heu, millimétrés et, heu, où là, je pense que le temps sera un peu, heu, distendu. Il y aura un souci de prendre les bonnes décisions et d'aller vite, donc ouais, c'est vraiment sur des horizons de temps, heu, beaucoup plus courts.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Mmh d'accord. Eh ben, merci beaucoup d'avoir partagé, heu, tout ça avec moi. Ça m'a fait plaisir d'en parler.
C'était aussi un grand plaisir pour moi. Merci.